Totoo. Kasi po 'di ba, may tinatawag tayong Shopee. 'Di ba po sa Shopee napakamura po talaga, kaysa sa mall. Sabihin na po natin 'yong sa Shopee magkano lang sa mall sabihin na po natin mga 300 na pataas yan. Siyempre do'n po talaga tayo sa mura lang, yung makaka-tipid din po tayo, 'no. Kahit kahit hindi po sa mga shopping di tipong mall or shopping na tinatawag, may sa pagkain din po, 'di ba? Minsan sa may mga kasi yung tinatawag po tayong discount, eh, 'di ba, sa mga foodpanda, 'di ba, po mga gra Grab food, laking tulong din po talaga.
Mm. Totoo. Tama, gano'n din. Mm. Totoo. Laking tulong din no'n, ah. Mm.

Oo yun din, yung tapos
Kasi yung sa yung mm.
Alam mo na tapos, na ayaw mo namang ano naranasan ko rin yan, eh, nag-order ako ng pagkain. Tapos ang init-init. <inhales> Eh, mali yung nabigay, syempre parang alam mo yun tas matanda pa yung ano yung rider, hindi maawa ka na lang <chuckles> sabi, "Sige okey na lang po." <chuckles>
Ano? Oo. Oo. Mm. Totoo. Ganyan din minsan pa nga da dadagdagan ko pa rin kahit parang may mali, kahit parang may kulang. Pero 'pag nakita ko po kasi ang rider parang, "Hindi sige okey lang po," kahit parang siyempre masakit sa dibdib, pero para sa akin ma ah, uunawain mo na lang. Kasi ang hirap din po talaga, eh, maging ano, eh, 'yong mga nagra-rider, eh. May mga kasi iba't iba kasi po rider, eh, may rider naman po minsan na parang, kung mag-deliver man po sila minsan ina yung may mga nababasa rin po ako sa social social media, na parang minsan binabato na lang nila. Kaya 'pag dating sayo yung item ay sira na, may defect na, ganyan. 'Di ba po? Kaya parang minsan, depende sa rider kung pano ka parang pakisamahan, kung pano ka ibigay sayo yung kasi 'di ba may mga rider na masungit.
Mm. Totoo. Mm. <sneezes> Mm. Mm. Siraan lang, iyon isa din yun. Mm. Totoo, pero ang kagandahan oo, ang kagandahan ngayon, parang meron silang sistema na kung alam mo yun yung sa isa isang lugar kumbaga may toka-toka silang ano
Parang galit na, mm. Mm. Ah, oo.
<clears throat> pag pagde-deliveran so, kung ano yung inorder mo, um, kung sino yung laging nagde-deliver sayo, minsan yun nalang din lagi parang kilala mo na siya.
At ah, kilala na. <chuckles> Ah, ganyan din sa amin. Parang kilala na nga po namin, tas kilala na rin ako ng rider. Kasi nga <chuckles> po madalas nga po ma maano po ako sa Shopee talaga. Kasi pong tama po 'yon na uso na rin, kasi parang bawat street, eh, ba may malalapit na lang. 'Yan din 'yong maganda, kasi minsan may mga inaabot po na rider na gabing-gabi na.
<chuckles> Totoo. Mm. Mm. <smacks lips> Totoo.
'Yong parang minsan may may dumating din po sakin last time, 10:00 PM na ng gabi, as in oo, kaya sabi ko, "Anong oras na, may gantong oras pa pala." 'yong para para marami daw pala siya na deliver na ganito- ganyan, minsan daw walang tao binabalikan. 'Yon din po nakaawa sa mga rider 'no.
<clicks tongue> Hala. Mm. Mm.